بس بصراحة أنا عندي مشكلة يعني أنا مش نفسي يبقى لي كده عادات وروتين قبل النوم. بحيث إن الواحد ي أمّا يخُش فيها بقي يعمل العادات دي، يبدأ المُخ كده يسستم إن خلاص، ده ميعاد النوم. بصراحة أنا مش عارفة أعملها، يعني أنا باحس بتشتُّت وباحس بلغبطة وما فيش موعي مواعيد نوم ثابتة ولا مواعيد صحيان ثابتة، والدنيا بتبقي ملغبطة كده، ما أعرفش مش عارفة أضبّط الدنيا إزاي؟ نفسي أرتّب أوي يبقى ل ل يعني في عادات كده ثابتة عندي، وروتين ثابت كل يوم أعمله كده قبل النوم. فمش عارفة يعني أضبّطها إزاي؟
إمم. أنا فاهمِك طبعًا، وموضوع ت لغبطة النوم دوّة يعني ممكن مرّة تنامي بدري، مرّة تنامي متأخر، مرّة تصحي بدري، فممكن ده يسبب لِك أرق وإجهاد، لازم مواعيد النوم تكون ثابتة طبعًا، كويس إن أنتِ فكّرتِ في في حاجة شكل كده، إن هي تبقي في عادات معيّنة تحاول ت تضبّط كده نومِك قبل يعني وقتِك قبل ما تنامي، بحيث إن هي تُربط دماغِك إن تنامي على طول أو ده وقت النوم، فده بجد تفكير كويس جدًا يعني. طيب أنا عايز أعرف الأول أنتِ، آآ يعني يومِك بيبقي ماشي إزاي أصلًا يعني، يومِك بيبقى مضغوط في الشغل أو حاجة، دراسة مثلًا؟
إمم. آه، بُص، أنا يومي مضغوط جدًا الصراحة، يعني ما بين شُغل وما بين بيت بقى، مسؤوليات زوج وأولاد و وعندي على التزامات بقى، المسؤوليّات بتاعة ال البيت دي يعني، أكْل وشُرب بقى وغسيل، ترويق البيت، أنزِل أعمل shopping فطبعًا عندي حاجات كتير جدًا يعني، فاليوم مليان جدًا صراحة يعني.
آه. آه، الترامات كتيرة يعني، امم. إمم. تمام، معاكِ.
بس، فالموضوع صعب مش عارفة أعمل فيه إيه؟ إن أنا أضبّطه، إن أنا بحيث إن أنا يعني أواجه كده، يبقى عندي في روتين كده أوّل ما أعمل الروتين ده كل يوم، أحس إن خلاص، ده ميعاد النوم، لأن أنا ساعات أنام مثلًا الساعة 00:00، ساعات أنام الساعة 03:00 و ومع إني بابقى مثلًا باصحى بدري برضه، بس ما فيش عادة كده، ما فيش حاجة أ يعني ثابتة كده، بحيث إن تخلّيني عندي استرخاء كده وأنام بهدوء وأدخل في مود النوم العميق بسهولة.
آه. فاهمِك طبعًا، طَب أنتِ يعني مسؤوليّاتِك أو التزاماتِك في البيت، اللي وراكِ بتخلَّصيه كله، يعني بيبقى على الساعة كم كده، بحيث إن أنتِ عايزة بقى تبدئي تنامي دلوقتي واّلا م ما لهاش وقت مُحدَّد؟
ما أنا مش عارفة صراحة، ما لهاش بوقت محدَّد، ساعات ممكن أخلَّصها الساعة 20:00، ساعات 22:00 أو 23:00، بس عمومًا معظم الوقت أنا بابدأ أدخل من الساعة 23:00 كده على السرير، بس أنام إمتى بقى، أنام الساعة 02:00 مثلًا، أنام الساعة 03:00 أفضَل قاعدة على الموبايل شوية، ساعات أزهق كده أقوم فاتحة التلفزيون شوية. فمش عارفة أضبّطها يعني، مش عارفة أنام خالص، ما بادخلش في Mood النوم بسهولة. فكل الناس بيقولوا لي عشان أنتِ ما لكيش م يعني ما فيش عندِك عادات كده وRoutine عاملاه ثابت، فبالتالي أنتِ بتنامي بصعوبة، فمش عارفة يعني إزاي أكوِّن بقى عادة؟ يعني أنا مش عارفة أعمِلها إزاي دي، بحيث إن أنا أول ما ابدأ أعمل الخطوات دي، مخّي يبدأ يتهيأ إن أنا خلاص ده ميعاد النوم.
آه. إمم. إمم. بالضبط فعلًا، وده يعني التفكير الصح، حتّة بإن أنتِ يبقى في عادات فعلًا تربُط دماغِك إن ده وقت النوم وكده، تبقى كل يوم ثابتة، فده هيخلّيكِ بعد كده ما ما تتشتتيش أو ما تسهريش أوي. وعلى فكرة كويس جدًا إن أنتِ بتخلَّصي مسؤولياتِك الساعة 23:00 يعني مش أحسن، إن هو مش متأخر عن كده يعني، فدي ممكن تقدري تضبّطيها. بس أنتِ في حاجة معيّنة بتشتتِك مثلًا قبل ما تنامي، تخلّيكِ إن أنتِ فجأة تسهري، يعني أنت قُلتِ لي التلفزيون والتليفون مثلًا، طب بتفكري كتير كمان؟
آه، ده طبعًا، بافكَّر كتير، ده أنا باسرح كمان مش بافكَّر كتير بس. أنا بافضل ماسكة الموبايل كده، أقعد أ أتفرَّج بقى على الReels كده، ممكن ما أكونش مركِّزة فيها أصلًا، قدّ ما أنا سرحانة، يعني أقعد أفكَّر مثلًا هاعمل إيه في الشغل، ده أنا كان عندي المشكلة الفلانية، ده أنا مش عارفة إيه، طب أنا هارُدّ أقول إيه، طب أنا هاسوّي إيه، طب يا ترى هاعمل أكل آآ إيه بكرة، طب أنا جهِّزت، طب أنا طلَّعت، طب الغسيل قدّامه أقعد أفكَّر في كل حاجة كده معقَّدة هتحصل، وأحسّ إن أنا عندي بكرة يوم صعب وهمّ جدًا كبير، وأبدأ بقى أُحبَط. بالضبط، بالضبط.
آه. امم. تمام. تبقي آه، شايلة همّ بكرة وكده، واللي هيحصل والكلام ده، إمم. طب أنتِ ال البيت عندكِ أصلًا بيبقى في الوقت ده من الساعة 23:00 مثلًا، بيبقى مُهيّأ إنكِ تنامي؟ والَّا بيبقى في حاجة بتزعجكِ، في صوت دوشة برّه، في ناس سهرانة وكده، والَّا البيت بيبقى تمام، ما فيش حاجة؟
والله هم بيسهروا على سهري، يعني أنا مثلًا ابني ما بينامش إلَّا أما أنا أكون نِمت، مع إنه كبير مش صغير يعني، بس يعني يفضل طول ما أنا ن صاحية يفضل رايح جاي، رايح جاي، أبدأ أنام، ينام، يعني لازم أمثِّل كده قدّامه إن أنا خلاص م يعني دخلت في Mood النوم وطفِّيت وبانام، علشان يبدأ هو يحسّ إن إحنا ميعاد نوم، حتى لو عنده مدرَسَة الصُبح، ما فيش مشكلة، طول ما أنا صاحية وفاتحة نور أوضتي، طول ما هو صاحي، إنمَّا غير كده لأ، ما فيش.
آه. فاهمِك، آه. لكن غير كده يعني ما فيش بيبقى إزعاج أوي يعني، هو صاحي على صحيانكِ بس؟
بالضبط.
إمم، طيب أنتِ بيبقى عندِك مثلًا شغل الصبح والًا حاجة، والّا هي بس على قد مسؤوليات البيت والحاجات دي؟ يعني بتبقي عايزة تصحي بدري مثلًا في مرة، والّا لأ، مش مش كده، يعني مش شرط تصحي بدري على طول؟
لأ، أنا لازم أصحى بدري كده، كده، باصحى أصلّي الفجر وأصحى أصحّي الولاد بقى عشان المدرسة و والالتزامات والحاجات بتاعتهم وأنا كده، كده شغالة freelance، فساعات أقوم نايمة تاني بعد ما هُم ينزْلوا وأبدأ أصحى بقى الساعة 11:00، 12:00 مثلًا، أشوف يومي يعني.
آه. طيب أنتِ قُلت لي برضه في حتة ال اللي أنتِ يعني يومِك متلغبط أو نومِك متغلبط وساعات بتتأخري وكده، ده كان تأثيره عليكِ إيه بالضبط؟ برضه كنتِ تاني يوم بتحسّي بإرهاق وإجهاد وكده، آآ، مش مركّزة مثلًا في الحاجات اللي عليكِ، مش مش مركّزة في أي حاجة، مُشْكلة ليها علاقة بالأولاد، يعني ده أثّر عليكِ إزاي برضه؟
ده أثّر عليّا جدًا كمان يعني، ده مش هُم بابقى عصبية جدًا وأبقى مش مركّزة وأنسى حاجات وأبوّظ حاجات، لأ، الموضوع بيبقى صعب من كل ناحية صراحة. يعني مش عارفة ليه الدنيا بتبقى معقدة ومكلكعة أوي، بع اليوم اللي ما بانامشِ فيه كويس ده، بالاقي الدنيا كلها متلغبطة.
آه. إمم. طب أنتِ أنا فاهمِك، ما هو ده طبيعي لأن ال النوم متلغبط، فلازم ده يحصل يعني. طب أنتِ ما حاولتيش تقللي الموضوع ده شوية، بأي طريقة والّا مافيش حاجة نفعت معاكِ؟
لأ ما فيش حاجة صراحة، يعني أ يعني حاولت إن أنا أطفي النور بدري و وقُلت خلاص مش هاقعد على الموبايل مثلًا النهاردة، لأ باجي أ أقعد بقى أتقلّب يمين، شمال، نص ساعة، ساعة، وأبُص ألاقي نفسي قُمت راجعة فاتحة الموبايل، وقاعدة عليه لحد الساعة 02:00.
امم. طبعًا أنا فاهم، إمم. طيب أنتِ بالنسبة للعادات ديّة، هاقول لك على حاجة، أنتِ شوفي أنتِ أكتر حاجة بتحبيها إيه؟ مثلًا، لو بتحبي تقري، يا تخلّيها أربطيها بقبل النوم برضه لو تقري شوية، 10 دقايق، 0،25 ساعة. ممكن تخلّي في ساعة كده قبل ما تنامي أو ممكن نقول 0،5 ساعة والّا حاجة، تعملي فيها الحاجات اللي أنتِ يعني بتحبيها، ممكن تكون إضاءة هادية كده، آآ، لو مزيكا خفيفة، لو أنتِ بتحبي تسمعي مزيكا مثلًا، آمم، يعني عادات كده أنتِ بتحبيها، تق تقري مثلًا شوية. برضه التليفون ممكن يبقى جزء على فكرة بس يكون في الأول، ما يكونش في الآخر، لإن التليفون قبل ما تنامي على طول ده أصلًا حتّى لو نمتِ من كتر التعب، هتحسّي بإرهاق، آآ، هتصحي أصلًا تاني يوم كإنِّك ما نمتِيش حتّى لو خدتِ عدد ساعات كفاية فهيخلّيكِ تحسّي بإرهاق وإجهاد كده القعدة قدام الشاشة بتبقى غلط. فلو هو يبقى وقت، بيبقى وقت قليل جدًا، وما يكونش قبل ال النوم مباشرة يعني لأ، يكون قبلها فترة، تمام؟ برضه أنتِ لو حاسّة إن أنتِ هتنسي نفسِك وكده، طب ما في تطبيقات على فكرة بتخلّيكِ تعملي يعني تح تعملي وقت معيّن تقعدي فيه على التليفون، فاهمة قصدي؟ لمّا ييجي وقت دوّة، هتلاقي التليفون لوحده التطبيقات دي قفلت، آآ، اللي أنتِ بتستعمليها، زي ال السوشيال ميديا وكده يعني اللي أنتِ بتستهلكيها، فالتطبيقات دي هتعمل لِك Limit معيّن، برضه ممكن ت تدوّري عليها وتشوفيها. ما ما قابلكِيش حاجة على شكل كده قبل كده؟
إمم. آه. إمم. إمم. إمم. لأ بصراحة دي فكرة حلوة أوي. يعني ما أول مرّة أسمع عنها يعني.
إمم. آه. لأ هتساعدِك جدًا يعني. طب أنتِ بالنسبة لِك في موضوع القراية والمزيكا والحاجات دي، ليكِ في الحاجات دي، والّا امم، لأ؟
آه طبعًا، أنا باحب القراية جدًا. يعني باحب أجيب روايات كده و واسرح فيها بس بقى لي فترة ما ما قَريتش يعني صراحة، بقى لي فترة الالتزامات والشغل والمسؤوليات، ما بقيتش أقرا صراحة، بس لأ، باحب القراية جدًا يعني.
إمم. بالضبط. وبرضه هاقول لِك على حاجة، ممكن تجرّبي ممكن تعملي مثلًا رياضة والّا حاجة قبل ما تنامي، يعني في البيت كده، مش شرط طبعًا في الgym. ده برضه هيساعدِك إن أنتِ إيه، هتتعبي أكتر، فهيغلبِك النوم كمان هيتخلص هتتخلّصي من موضوع التفكير ده، لإن أنتِ بتفكّري كتير برضه في يومِك بكرا، طب هتعملي إيه؟ شايلة هَم ال المسؤوليات اللي بعد كده، ما هو كل يوم أنتِ عايشة في الدوامة دي، فأنا فاهم طبعًا حاجة شكل كده. فلأ، أنتِ لمّا تعملي مثلًا رياضة والّا حاجة، فهتتعبي جسديًا، فممكن أصلًا ما تقدريش تفكّري في حاجة. دي برضه ممكن تجرّبي تعمليها.
إمم. بصراحة فكرة حلوة جدًا، يعني ما فكّرتش فيها قبل كده يعني، أنا كمان باحب المشي أوي يعني، فده ممكن أعتبره رياضة وال والتَمشيّات دي هتفرق معايا، صراحة الواحد أمّا بيمشي أصلًا بيرجع البيت، بيحِس إن هو مش قادر خالص يعني. ففعلًا ممكن المشي ده ي يخلّي الواحد جسمه خلاص هَمدان، ومحتاج ينام. فكرة حلوة جدًا بصراحة.
آه، بالضبط. إمم. بالضبط، إمم. هيساعدِك جدًا طبعًا. لأ، جرّبيها بجد، وهتفرق معاكِ.
امم، لأ خلاص هاجرَّبها بصراحة، هي والقراية، بصراحة عجبوني لأن الحاجتين دول أنا كنت باحبهم جدًا، وبقى لي كتير جدًا ما عملتهُمش، فبصراحة عجبتني الفكرتين دول أكتر من بعض، يعني بصراحة هيفرِقوا معايا، بس دول لازم يتعملوا كل يوم عشان أدخل في Mood النوم؟
أيوه طبعًا، على الأقل زي ما قُلت لِك يعني ممكن ساعة والَّا حاجة ده بالكتير أوي، ممكن بقى تبقى أنتِ على حسب الوقت، في حاجة مثلًا مش هتقري النهاردة، فممكن ت للرياضة مثلًا لأ، طب هتقري النهاردة أنتِ مش مش قادرة خالص تعملي رياضة، بس لازم ت تقري والَّا حاجة بحيث إن أنتِ تهيأي دماغك. على فكرة لمَّا العادات دي تعمليها على طول، خلاص بقى أنتِ ده هيبقى وقت النوم، هتلاقي نفسك أصلًا ما بتكمّليش، يعني ما بتكمّليش الحاجات دي، ممكن قبل الساعة ما تخلص أو ب0،5 ساعة، خلاص بقى كده ده وقت النوم، ارتبط آه، اتعودتِ على كده خلاص، ما فيش أي مشكلة هتقابلِك. فمع الوقت أصلًا هتس يعني هتستغني كمان عن العادات دي، أو الRoutine ده، لأن بقى هيبقى ده الوقت اللي أنتِ بقى بتنامي فيه، هتيجي أصلًا مع الوقت دوَّة اللي هو الساعة 00:00 مثلًا، اتناشر اتناشر ونُص خلاص بقى، أنتِ ده الو دماغك اتعوِّدت إن ده وقت النوم إنه حتى العادات دي، فشوية شوية أنتِ هتقلّليه، حتى لو أنتِ هتبقى مستتقِلاها شوية في الأوَّل يعني.
امم. اتعوّدت. امم. آه. امم. إمم، لأ فهِمتَك، بصراحة فكرة حلوة جدًا، يعني آآ، هابدأ بيها بصراحة ابتداءً من بكرة موضوع القراية وموضوع الرياضة، لأن الإتنين صراحة أنا باحبهم جدًا وأهملتُهم بقى لي فترة كبيرة. فبصراحة يعني كل النصايح اللي أنتَ قلتها لي أحسن من بعض، وهابدأ بيهم وأتمنى إن هم يبقوا Routine ثابت كده في حياتي قبل النوم، بحيث إن أنا أتعوِّد على ميعاد نوم ثابت. أنا بجد باشكُرَك جدًا على النصايح الجميلة اللي أنتَ قُلتها لي دي، أفادِتني جدًا.
العفو، أكيد أنا متاح معاكِ في أي وقت.